Да, надо его тоже как-то к этому, э, при при э, приспособить, чтоб он тоже принимал участие.
М, да, пусть помогает тебе з э, резать целый тазик овощей. <chuckles> А то, что ты говоришь, что приходится очень много есть в гостях, действительно, это такая проблема, э, потому что ты уже наелся дома, и каждый день, э, ты должен посещать каких-то родственников. Всё время есть, есть, есть. Это очень тяжело, действительно, в праздники. Но ты можешь, э, м, пробовать всё по какому-то маленькому кусочку. Ну и просто объяснять вот так, как есть, что ты уже просто не можешь, потому что наелась. А, попробуешь просто чтобы, ну, попробовать, что там сделали твои тётушки и другие родные. Ну, можно вот как-то так.
Ага. М.